Süper! Ama bayağı uzun yine 6 saat. Uzun
Uzun bir s Aynen öyle. Eee, onun dışında, eee, diğer önceliğim yüksek lisans derslerim. Burada bir konuda şanslıyım. Eee, üniversiteye gitmeme gerek yok şu an. Yani Evet, ya, o beni şu anda çok kurtarıyor ve, eee, derslerin sınavı da test olacak. Hani, ben mesela klasik sınavda çok kötü bir insanımdır. Ya, hakikaten aşırı stres olurum. Hani, test olduğundaysa, eee, böyle, kendi kendime çalışarak iyi bir not alırım. Şimdi normalde o yüzden aslında derslere gitmeme gerek var ama katılım zorunlu değil. Ben de kendi kendine çok iyi çalışan biri olduğum için zaman yönetimini oradan yapıyorum biraz. Ayıp oluyor biraz ama.
Hı hı. Çok iyi. Hı hı. Harika. Hı hı. Ço Eee, ço ya, ama, eee, yani, sonuçta bir, eee, şeye bağlamışsın, eee, iler ilerliyor her şeyden önce. Eee, bu noktada şunu da sormak istiyorum, eee, bu yüksek lisans, emm, oturumunu bağlayan bir süreç değil mi?
Evet. Aynen. Bir şekilde. Eee, n nasıl oturumumu? Bulunduğum ülkedeki oturumu mu? Eee, yok, artık değil. Çünkü, ııı, uzun süredir bu ülkede yaşadığım için, hani, neyse ki o kısım öyle değil artık, yok. Aynen.
Evet, evet. Süper! Hı hı. Çok iyi, çok iyi. Çünkü o da bir sorumluluk, ya, hani, eee, insanı Evet, strese sokan bir şey. En azından bunun elenmesi harika olmuş gerçekten. Eee, onun dışında A! Burslusun, tamam. O zaman yine bundaki sorumluluk, eee, başka yönde artmış durumda. Eee, o yüzden çok önemli. İş ve yüksek lisans s sıranın en başında olması gerekiyor. Eee, peki, bu süreçte ü bulunduğun ülkenin, eee, dilini öğrenmekle ilgili bir şey söyledin bana. Eee, bunu yapacak olsan nasıl yapacaksın? Bir kursa mı gideceksin, evden mi çalışacaksın?
O da zor olurdu. Evet, evet. Eee, ama bursum var. Bursluyum. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Ya